Son zamanlarda, eee, öyle bir alışkanlık edindim ki artık, yani, eee, erteleyip erteleyip duruyorum bazı işleri, özellikle ev işleri. Yani, emm, şimdi göç ettikten sonra ben artık, eee, başka bir ülkeye taşındık ve, eee, çalışıyor, eee, durumundan artık ev hanımı durumuna geçtim. Çünkü 2 tane çocuk var ve onlara, eee, biraz onları büyütmeye çalışıyorum. E, doğal olarak, eee, ev işleri bana kaldı. Eee, önceden yardım, eee, alıyorduk ya da, işte, eşimle ortak yapıyorduk, eee, şimdi eşim çalıştığı için, eee, tabii ki biraz ev işleri bana kaldı ve ben artık, eee, ev işleri yapmaktan nefret ediyorum ve hep böyle şeyim, emm, yani, eee, paspas yapılacak mesela, hani, makine tuttum paspasa tamam, şimdilik gerek yok, sonra yaparım, yani, istemiyorum ya, hep, böyle, ertelemeye çalışıyorum ve, eee, tabii ki ama, eee, yapmam gereken işler var tamamlamak istiyorum da bir yönd bir yandan. O da bana tamamlayamayınca da huzursuzluk veriyor, hani, daha gergin oluyorum, kafamda çünkü dönüp duruyor, hani, tam odaklanamıyorum çocuklarıma, hani, böyle, biraz ruh hâlimi de değiştiriyor. Eee, o yüzden son zamanlarda biraz, eee, bu konuda mücadele ediyorum.
Hı hı. Anladım. Hı hı. Hımm. Hı hı. Hı hı. Anladım. Seni, emm, en çok günlük rutin işler mi yoruyor yoksa yorgunluğunun ardından, eee, bir işleri yapmak zorunda olmak mı, eee, daha çok, eee, rahatsız ediyor ki, hani, erteleme ihtiyacı duyuyorsun ya da "A, yapmayayım." eee, diyorsun? Yani çünkü, eee, şöyle söyledin, hani, zamanında hem, eee, bu konu için yardım alıyormuşsun hem de eşinle birlikte ortak yapıyormuşsun. Şimdi bir anda büyük bir değişim olmuş. Yani tüm bunlar yok çıkmış, artı 2 de çocuk var. Dolayısıyla, eee, görev dağılımında, eee, bir, eee, yüklenme, fazla yüklenme olmuş gibi de duruyor sen böyle söyleyince. O yüzden merak ediyorum, hani, netleştirmek adına, emm, en çok hangi zamanlarda, hangi anlarda erteliyorsun ya da sürekli mi bunu yapıyorsun?
I hı. Anladım. Evet. Hı hı. Doğru. Doğru. Ya, sürekli yapmıyorum aslında ama şu, eee, doğru bir noktaya parmak bastın. Yani, hani, artık bu işlerin tamamen bana kalması biraz adaletsizlik geliyor. Yani çünkü, eee, eşimle aramızda olan bir şey sanırım yani o çalışıyor ve isteyerek çalışıyor. Mutlu işinde yani arkadaşlarıyla beraber bir şekilde o işi ilerletiyor. Eee, ama, eee, ben, eee, çalışma çalışmıyorum; sosyal, eee, çevrede biraz daha kısıtlanmış oluyorum. Ve, hani, yapmak istemediğim bir iş bana kaldı. Hani, ben de yapmak istemiyorum bu işi ama zorunlu olarak ba ba ben yapıyorum. Yani o o kendi kafasında bir görev dağılımı yapmış, eee, ve ben de buna uymak zorunda kalmışım gibi oldu. Eee, öyle olunca da ben istemeye istemeye, emm, işleri erteleye erteleye biriktiriyorum ve stres yaşıyorum. Mesela çamaşır r eee, çamaşırlar yıkanıyor, hani, kurutma atıyorum, eee, kuruyor ama katlanması lazım. Ben onu bir yerde biriktiriyorum. "Tamam, sonra yaparım, bu basit ya, 2 dakikada katlar koyarım." deyip böyle başka işler hep, eee, yapıyorum ve onu erteliyorum. Ama sonra o dağ oluyor. Ve, eee, bu sefer altından kalkamayacağımı görüyorum. Eee, hani, keşke şey diyorum yani, hani, eşimle beraber 2 dakika böyle hem sohbet ederek hem, eee, böyle, karşılıklı gülüşerek katlayalım, işte, diyorum ama o onu yapmıyor mesela. Öyle olunca ben de, eee, "Ben de yapmayacağım!" gibi böyle bir inat inat, eee, şeyi davranışı da var işin içinde. Hem yorgunluk hem inat... Eee, niye bana yardım etmiyor, hayal kırıklığı... Aslında var ya, bütün ev işlerinde bütün duygularımı, <chuckles> hani, arkasında, eee, böyle duygularım yatıyormuş. Bak, seninle sohbet ederken bunları da, eee, düşünür oluyorum. Eee, böyle olunca da, emm, biraz ilişkiler de yıpranıyor tabii ki. Ve, eee, o işler de birikince de ben altında biraz, eee, eziliyorum.
Hı hı. Hı hı. Hı hı. Anladım. Hı hı. Anladım. Hıı. Hı hı. Ha. Hı hı. Hı <giggles> Doğru. Hıı. Yani, şey gibi, eee, geldi, sen böyle anlatınca, eee, bir inatlaşma ve yarışa dönüştürmüşsün gibi de duruyor, yanlış anlamıyorsam şayet. Çünkü, eee, yani, "Beraber yapıyorduk. Emm, yani, sen kendin tercih ettin, işe döndün, mutlusun, arkadaşlarınlasın, eee, ama ben neden şimdi ikimizin yaptığı ev işlerini, bu zorunlulukları tek başıma yapıyorum?" Bunu acaba, eee, yani, olaylar değişmeyecek ya, hani, hayatımızda çünkü yaşana yaşandığı sürece, hani, günlük rutin işler, tek başına yaşasan da çocuk olsa da olmasa da, hani, belli yapılması gereken işler oluyor ve acaba buna, eee, o yüklediğin anlamları biraz geri çeksen ve bunu zorunluluk olmaktan çıkarsan, eee, hâlâ daha sence erteler misin? Böyle anlatınca nasıl geliyor kulağa? Çünkü işin içine zor duygular ve inatlaşma girince sanki, hani, zaten sevmediğim bir şeyi hiç yapmak istemiyorum noktasına getirebilir belki de seni. Dolayısıyla, hani, biraz oradan geri adım atıp, “Ya, bu sadece bir iş. Yani, her ev, tek başıma da olsam yapacağım, şimdi de yapacağım, fark etmeyecek.” desen ve o anlamları biraz azaltmak sence nasıl olur?
Çok doğru. Hı hı. Aynen. Elbette. Hımm. Hı hı. Doğru. Öyle zaten oluyor, evet. Hı hı. Eee, aslında, eee, kendim, eee, hani, duygusal yük anlamında biraz kendimi hafifletmiş olurum. Eee, çünkü, eee, iii, çok fazla yüklendiğin zaman her bir yönden kendimi çok, eee, hani, çök çökmüş hissediyorum, yani, hani, o o dağ gibi işlerin altında tek başıma mücadele etmek, eee, beni çok z zorluyor. Tamam onlardan ayrı, eee, düşüneyim, eee, ama gene de, eee, yine ertelerim sanırım çünkü hiçbir motivasyonum yok. Yani, hani, ben bir ye yeri temizliyorum, düzenliyorum, arkamı dönüyorum, 2 tane çocuk ya da eşim, yani, kendisi de aynı şekilde düzenli değiller ki, hep bozuyorlar bir şeyleri ya da dağınıklar, hani, kirleniyor, yani, hani, o kadar, eee, titizlikle, böyle, detay temizlik bile yapsan, eee, aynı şekilde gene kirlenecek. O zaman diyorum ki, "O kadar detay temizliğe gerek yok, şöyle bir, eee, süpüreyim geçeyim, eee, o zaman." mantığında oluyorum. Çünkü, hani, emm, çok nankör, ev işi çok nankör ve, hani, eee, şey diye bakıyorum, "Ya ben o kadar okudum ettim, işte, şu parkeyi temiz tutmak için mi o kadar dirsek çürüttüm?" gibi bir bakış açısı. Eee, öyle olunca da tüm motivasyonum gidiyor, eee, istemeyerek yapıyorum, eee, ama, eee, bu istemeyerek yaptığım için de tabii ki, hani, biraz, eee, çocuklar da rahat, özgürce oyun oynayamıyorlar, yani, bir yeri, eee, kirletmeden nasıl çocuk oyun oynayabilir ki? Elbette dağılıyor, kirleniyor, eee, onlara da, eee, sürekli, hani, bağıran bir anne, evi temiz tutmaya çalışan bir anne, işte, hiçbir şeye izin vermeyen bir anne konumunda oluyor onların gözünde. Çünkü söylüyorlar, eee, bu da hoşuma gitmiyor, yani, ilişkimize zarar veriyor, istemiyorum böyle olmasını. Ya çok rahat olacağım, herkes istediği gibi böyle, eee, dağıtacak, edecek ya da hep beraber toplayacağız o zaman öyle yapıyorlarsa. Bilmiyorum, böyle arada sıkışmış, eee, bir şekilde, eee, ilerleyemiyorum.
Hı hı. Doğru. Hı hı. Hı hı. Hımm. Çok haklısın. Hımm. Doğru. Hı hı. Hı hı. Hımm. Ya, burada, eee, şeyin altını çizmek istiyorum. Yani, o, her okuyan eden kişinin de bir yaşam alanı olduğu için, onlar da o parkeyi temizliyorlardır. Yani, eee, dolayısıyla, eee, bu yaşamın olmazsa olmazı, yani, kariyerin en zirvesinde de olsan, çok iyi paralar da kazansan, yaşam alanını temiz tutmak, eee, bu kadar belki de büyütülmemesi gereken, duygusal olarak belki de büyütülmemesi gereken bir durum da olabilir ayrıca. Çünkü biz galiba üzerine fazla anlam yükleyip, bazen cezalandırıldığını düşündüğünde, bazen haksızlığa uğradığını düşündüğünde ya da "Ben niye bunu yapıyorum?" diye kendi kendine kurduğun zaman, o 1 birimlik iş, senin gözünde 10 birim hâline gelebilir. Yani aslında, düşünce tarzınla biraz, konuya mercekle bakıyor olabilirsin belki de. Dolayısıyla, eee, kirlenmesi demek, o evde yaşandığını da gösterir. Yani, ımm, kimse kımıldamasa olmaz ki. Yani, sonuçta, ııı, çocuk dediğin dökebilir. Bunu sen zaten kendin de çok güzel söylüyorsun. Yani, çocuk bu tabii, dökecek falan ama, eee, oradaki senin duygusal olarak belki de, eee, zor bir dönemden geçiyor da olabilirsin. Hani, bakış açısı sebebiyle bunu söyledim. Hani dedin ya, ben evdeyim şimdi, e, farklı bir, eee, göçtükten sonra farklı bir hayat sistemi oldu. E, tüm bunların, eee, bir araya gelmesi seni, eee, duygusal olarak biraz, eee, zorda hissettiriyor olabilir. Dolayısıyla, eee, iş, belki bu kadar gözünde büyümeyecekken, eee, bardağı taşıran son bir damla hâline de geliyor olabilir. Dolayısıyla, anlam yükleme derken, biraz bunları da kast etmiştim aslına bakarsan. Yani, sadece "İş" deyip geçmek de var ya da "dünyanın yükü bu." demek de var.
Hı hı. Değil mi? <chuckles> Doğru aslında. Hımm. I hı. Kesinlikle. Doğru. I hı. Aynen. Olabilir. Hı hı. Belki de. Anladım. Hımm. Aslında çok güzel özetledin yani hiç böyle bakmamıştım yani doğru söylüyorsun bir sürü sebep var. Yani, hani, benim, eee, eski hayatımla yeni hayatım aslında göç ettikten sonra çok farklı. Biraz da bunu kabul edemeyişimden kaynaklanıyor. Eee, ya, çünkü ben çalıştığım dönemlerde de tabii ki de yani bulaşık makinesini doldurup boşaltıyordum, yemek yapıyordum hani hâlâ bir ev işinde bir katkım bir şey yap yapılıyordu ama şimdi tamamen, eee, yaşam, emm, yaşamım farklılaştı ve, eee, sanki dünyam bundan ibaretmiş gibi, eee, görmeye başladım. Hâlbuki çok yanlış, yani dediklerin çok doğru, bu kadar anlam yüklememe gerek yok, iş işte yapıp geçeyim, eee, yani, çünkü erteledikçe de hep o o işler, eee, zamana yayılıyor, yani hep o işlerle beraber oluyorum. "Yapmadım, yapacağım, eee, şu zaman yaparım." işte, sürekli gözümün önünde oluyor ve beni hat bana hatırlatıyor kendisini, hani şurayı temizlemek lazım, çamaşırlar hep orada katlamak lazım, bulaşık makinesini doldurmam lazım gibi. Hâlbuki yapıp hemen işi bitirsem, eee, rahat edeceğim ve, eee, sürekli orada kendini hatırlatan bir iş de olmayacak. Eee, çok doğru söylüyorsun o anlamda, eee, çok anlam yüklüyorum sanırım hani bir de yani, eee, çok pratik yönleri var bu işin, belki de onları da çok, eee, iyi bilmiyorum daha yeni olduğum için. Belki pratik birkaç bir şey de öğrenebilirsem işimi kolaylaştırabileceğim, eee, benim için çok daha, eee, kolay geçebilir, eee, hem bu kabullenme süreci hem de, eee, i ça pratik bir şekilde işlerimi hızlıca, eee, halledebilmek için.
Hı hı. Tabii. Hı hı. Hıı. Doğru. Evet. Tabii. Hı hı. Eee, çok güzel söyledin yani, eee, eğer bir taraftan, eee, yüklediğin anlamları kendince, olabildiğince azaltabilirsen diğer taraftan da, eee, kafanda az önce söyledin ya, yani, eee, iş biriktikçe i i daha fazla rahatsız oluyor, gözümün önünde sürekli ve yapmam gerekiyor bir zorunluluk gibi. Dolayısıyla mesela bu silen, süpüren robot süpürgeler var, eee, kuruluyor ve onlar hem siliyor hem süpürüyor. Eee, çok pratik ev aletleri var. Bunlara bakabilirsin. Çocukların odaları için çok güzel organizatörler var, eee, tamamlayıcı. Hani belki senin için toplamayı ve düzeni daha pratik hâle getirirse bu yük de bir de bu taraftan azalır diye düşünüyorum.
Tabii. Kesinlikle. A, evet. Hı hı. Çok iyi. Hı hı. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim paylaştıkların için, bunlara bakacağım ve eminim daha iyi olacak her şey. Çok, eee, teşekkürler.
A Ben çok teşekkür ederim görüşmek üzere.
Hoşça kal.